あの、主張が強すぎるんだと思うんですけどね。
ほお、はあはあはあ。
昆布だしってそこまでその鰹出汁とかに比べて
はい。
あの、ほんだしとか、そういうのに比べて主張が強くないので
うん。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
割と何でもって言っちゃうんですけど、ま、それこそ炒め物でちょっと足んないなって時に
はい。
あの サラサラしたあの顆粒の出汁を、少し入れるだけで、結構まとまりが出るんですよ。
うん。 うーん、あ、だしってなんか水に溶かしてるわけじゃなくて、粉末？ああ、はあはあはあはあ。
ああ、そういうことではなく、粉末の やつですね。そう、簡単に美味しくなるコツということなので、あの、私は結構簡単にしかできないタイプなので、さすがにあの、昆布を買って水につけて出汁を取るとかそういうのはできないんですよね。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
うんうん。 はい。 ええ、確かにそれだとすごい手間ですけど、ね、それこそ顆粒だし入れるだけだったら、ほんとにすぐ数秒でできるできますもんね。へえ。昆布の出汁があるんですね。やっぱ僕もなんかさっきおっしゃってたように、ほんだしとかっていう、あの、ん、そういう何て言うの、イメージがあるんですけど、はい。
そうですね。 はい。 あ、そうなんですよ。あの、ほんだしはカツオと何かミックスしてるかもしれないけど、基本的にはカツオの出汁なんですね。
はい。 ふん、うんうん。
で、あの、鰹節ってあるじゃないですか、あの、あれとか、その削り鰹をその粉末にした状態っていうのがほんだしだとしたら
ええ。